ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่กล้าจับเครื่อง เครื่องดูดฝุ่นว่า เพราะว่ากลัวเขาด่า
ไม่พูดเสียงดังเหรอคะ? อา ไม่กล้า จะ
ใช่ ไม่กล้าใช้เครื่องดูดฝุ่น อะไรอย่างเงี้ย
อืม
ใช่ เหมือนอย่างรถอะ ผมล้างรถมากกว่าที่จะ สตาร์ต มัน
อ๋อ ค่ะ
แปลกไหม?
อืม เหมือน ไม่กล้าขับ เหรอคะ? เคยขับแต่ไม่กล้าขับ อย่างงี้เหรอคะ? อา
ตอนแรกผมไม่รู้นะ ใช่ ใช่ แล้วตอนเนี้ยผมก็รู้แล้ว อ้อ เพราะว่าเคยโดนตัดสายเบรก กับสาย ABS เราก็เลยกลัว
อ๋อ มันมีเหตุ เหมือน มัน มี เหตุเนาะ อา อ๋อ เข้าใจแล้ว เพราะทุกอย่างมีเหตุ
ใช่ ก็พยายามท่องทุกวัน ใช่ ทุกอย่างมันมีเหตุผลนะ แต่ว่าตอนแรกอะ เราไม่รู้ ใช่ พอ พอหาเหตุเจอแล้วมันก็ ก็จ่อ ค่อยเบา ๆ ลง ใช่ มัน มันจะค่อย ๆ เบาลง อะไรอย่างเงี้ย
อ้อ
มันจะแบบว่า มันจะ เรา เราจะระวังได้อะ มัน เนี้ย เหมือนว่า เอ่อ ตอนเนี้ยผม ผมได้ไมค์มา ใช่ไหม <chuckles> แล้วทีนี้ผม ก็เลยจะเปลี่ยนสายงานใหม่ เพราะว่าจะเปลี่ยนอยู่แล้ว เพราะว่าไม่ ไม่ ไม่ ไม่อยากเสี่ยงอะ ว่าไปทำสายงานเดิมที่เราไม่รู้ว่า ในใจเรายังกลัวอยู่หรือเปล่า เพราะว่าจากอดีต อะไรเงี้ย ก็ย้ายสายงานไป ผมทำงานเกี่ยวกับเกมอะครับ ย้ายได้เป็น ตอนจะ จะ จะย้ายไป Sound Design for Game
อืม ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ อา อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ อ้อ อ๋อ
ใช่ ก็ ไม่ ไม่ ไม่ มัน มันน่า เอ่อ ใช่ มันน่าจะเบาใจมากกว่า มันน่าจะพร้อมที่จะเรียนรู้มากกว่า อะไรอย่างเงี้ย เออ พอเริ่มต้นใหม่ อะไรมันน่าจะ น่าจะง่ายกว่า เพราะว่า <tsk> บาง ด้วย ด้วยงานที่เราเคยทำอะ มันเหมือนเราอยู่ senior อยู่แล้วอะ ผมเคยไปสมัครแบบขอเป็น junior เขาก็ไม่ รับ เออ ก็ ก็ ก็เลย เอ่อ ถ้าย้ายงานอะ มัน มัน มันน่าจะง่ายกว่า ใช่ แล้ว
ก็ย้าย แฟนนั้น อาจจะดี กว่า อืม อืม ๆ โอ้ ดี อ๋อ ค่ะ ค่ะ เออ <laughs> เออ ค่ะ อืม เออ
ใช่ น่า น่าจะโชคดีด้วยแหละ ที่ได้ทำกับบริษัทต่างชาติ อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็เลยค่อนข้างที่จะง่ายกว่า เพราะว่าถ้าไปย้ายสายงานใหม่เขา ก็นับใหม่เลย นับ นับประสบการณ์การทำงานใหม่เลย อะไรอย่างเงี้ย
ค่ะ ค่ะ อืม อือ ๆ ๆ อือ อืม ใช่ โอ้ เท่าที่ฟังมานี่ก็แบบ <tsk> ประสบการณ์ค่อนข้างแบบ เยอะเนาะ แล้วก็ โอ้ กว่าจะผ่านช่วงเวลาแบบ ท้อแท้หรือ ว่า <tsk> ยากลำบากมา มันน่าจะยากจริง ๆ อะ เอ่อ ถ้า ถ้าอย่างนี้ถาม ถาม
ใช่ อือฮึ ใช่ อือ ฮึ อะฮะ ยาก ครับผม

สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
ครับ เป็นยังไงบ้างเอ่ยวันนี้?
สบายดีไหม คะ? ค่ะ วันนี้โอเคค่ะ สบายดี ทางนู้นสบายดีนะคะ?
อะฮะ ร้อนไหม? ค่อนข้างที่จะแฮปปีสุด ๆ เลยครับ
โอ้โฮ ก็ ก็ <chuckles> ก็ร้อนอยู่เหมือนกันค่ะ <laughs>
อือฮึ <laughs> เออ ซ้อมตกนรกไปด้วยกันครับ
แต่ดีค่ะ ทางนู้นแฮปปี ไม่ว่า ไม่ว่าจะ ร้อน หรือเปล่า <laughs>
อือฮึ <laughs> ร้อน ครับ แต่ แต่ก็แฮปปีดีครับ ใช่
<laughs>
พอดีผ่าน ผ่านเรื่องราวร้าย ๆ มา เราก็ ค่อนข้างจะ ส ฉด สดชื่นช่วงนี้ เริ่มมีอะไรดี ๆ เข้ามาเยอะ
ใช่ อ๋อ
ครับผม
โอ้โฮ ดีค่ะ ดีใจด้วย เวลาท้อน่าจะ <tsk> แย่อยู่เนาะ เวลาเจอเรื่องไม่ดี
อะฮะ แย่ <tsk> มัน มัน มัน ล มันแล้วแต่ระดับคนมากกว่า มัน ของผมอะมันเป็นด้วยโรคด้วย อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แต่พอกลับ กลับมาได้ เราก็ดีขึ้น ไรเงี้ย เพราะว่าตอนนั้นน่ะไม่ ไม่รู้เราจะรักษายังไงอะไรยังไง เงี้ย
อืม อ๋อ ค่ะ อ๋อ
ใช่ อือฮึ
แต่พอได้รู้ แล้วก็มีวิธีจัดการ แล้วรู้สึกดี
อือฮึ